อืม เรากลัว ผลลัพธ์พลาดค่ะ เราไม่แคร์ว่าคนอื่นจะคิดยังไงกับเรา เพราะว่าเราค่อนข้างทำธุรกิจมาหลายอย่าง แล้วก็มีทั้ง มีทั้ง ก็มีทั้งโอเค แล้วก็ทั้งแบบพลาดด้วย ไรเงี้ยค่ะ อ่า แต่คือในการพลาดเนี่ย เราก็ ถือว่าเป็นบทเรียน เพราะมันก็เป็นสิ่งใหม่ที่เราแบบว่าเราไม่รู้ เราไม่เคยทำ แล้วก็เรารู้สึกว่ามันไม่ผิดที่แบบว่าเราจะลอง แล้วก็ได้เรียนรู้จากมัน
อืม เก่งมากเลยนะคะ ต้องขอชื่นชมตรงนี้นะคะ แล้วถ้าเกิดว่าทาน ถ้าเกิดว่างานหนึ่งพลาดเนี่ย จะเกิดผลกระทบจริง ๆ มากแค่ไหนเหรอคะ?
อืม เอ่อ งาน อย่างงาน freelance เนี่ย คือไม่มีผลกระทบอะไรมากล่ะค่ะ แค่รู้สึกว่าถ้าไม่ทำอะ เอ่อ มันก็ เหมือนกับว่าค่าขนมก็จะหายไปเนี่ย มันก็แบบ มันก็คือเงิน ใช่ ไหมคะ เรามองว่ามันเป็นโอกาส นึกออกไหม มันก็แบบเป็น โอกาสที่เราแบบว่าเรารู้สึกว่า เออ ตอนเนี้ยมันมีโอกาสอย่างเงี้ยเข้ามา เราก็ควรจะคว้าเอาไว้ให้ได้มากที่สุด ไรเงี้ยค่ะ แต่ในขณะเดียว กัน อา กับ marketing นี่คือพลาดไม่ได้เลย เรารู้สึกคือถ้าพลาดอะมันส่งกับ ส่งผลกระทบ เอ่อ ต่อโครงสร้างบริษัท เอ่อ เขาเรียกว่า ยอดขาย หรือ อะไรต่าง ๆ เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมี Influencer รีวิวให้ตลอด รวมถึงเราก็ต้องดูแลจัดการแพลตฟอร์มการขาย ของที่ไทยให้มันดีอะค่ะ ซึ่งมันก็เป็นอะไรที่ใหม่มาก และเป็นอะไรที่เราไม่เคยทำ และเราก็ยังต้อง ศึกษา อะไรหลากหลายอีกมากอะค่ะ ตอนนี้ก็พยายาม <tsk> อ่า จ้างคนอยู่ แต่ว่าก็ยังหาคนไม่ได้เลย ไรอย่างเงี้ย เพื่อที่แบบให้มาช่วย ทางด้าน social media ของที่ไทย ไรอย่างเงี้ยค่ะ เออ เพราะว่าเราก็ทำคนเดียวไม่ไหว
อืม